Uau! Muito tempo, hein?
Uhum. Sim.
Você já fez uma análise por conta de do que que seria isso?
Então, eu não sei. Eu não sei se assim, se que eu achava que tinha a ver com meu estilo ou se porque também eu não estava muito feliz com o meu corpo. Mas realmen uhum.
E o preto disfarça, né.
Realmente parece eu só queria usar roupa preta. Assim, para academia, eu ainda tô meio reticente de usar outras cores. Porque eu fico com a sensação de que suja muito. Parece que quando eu
Interessante. Aham. Mas e um colorido, um azul? O azul é bonito. Pode ser até azul-marinho, um azul-rei.
Uhum. Um a Hum, um um um azul escuro?
Um azul escuro é, fica bacana.
Uhum. Que outras cores escuras você acha que combina, assim, pra pra ir para academia?
Olha, o vinho, mais fechado. Ele fica bonito também, porque são cores elegantes, né. Você pega um verde-musgo.
Hum. Olha, é v realmente eu não tinha pensado. São cores elegantes e que não não traz tanto aquela, hã, seriedade excessiva do preto, né?
Exatamente, o preto fecha muito. Você pode pegar todos os todas as cores e trazer para esses tons. Até o amarelo, se você pegar um aquele amarelo antigo, sabe, o ouro antigo, é quase um mostarda?
Uhum. Sim. Uhum. Uhum.
Fica bacana também.
Olha, interessante. Realmente são cores que, por exemplo, se eu encostar o o peso da academia nelas não não aparenta tanto a sujeira igual um branco, né.
Não suja. Exatamente. É, o branco na academia eu já não acho muito legal não, por conta disso, suja muito. Mas essas outras cores eu acho que dá até uma uma animada, sabe? Depois estuda as cores, dá uma olhadinha na na paleta de cores, no significado de cada uma, é bem interessante.
Sim. Uhum. É verdade. Uhum. Olha, interessante, eu n não tinha parado pra pra pensar no significado das cores. Realmente, aquela coisa do psicológico, né.
Aham.